أكتر بكتير، آه يعني شجن ومشاعر كده آمم، <tsk> مشاعر أ فياضة آه، آه فعلًا.
آه. فياضة آآ، معانا، يعني إحنا إحنا بنِعرَف نِطَلَّع فعلًا الشجن أو معنى الشجن بيطلع في الموسيقى العربي أوي، أوي. آآ، ال الموسيقى الهادية أو الغربي أو مثلًا لو هنتكلم على Hans آآ، بي بيكون أولًا مش كئيب، بس هو بيوصَّل إحساس الحزن بهدوء. يعني بيوصَّل إن هو أنا لو حزينة آآ، هيخلّيني في mood الحزن بس مش هيكئّبني، يعني
أ إمم. إمم. أيوه، فاهمِك.
يعني مش هيعلّي لي الlevel، هو ثابت، هادي. يعني يعني مثلًا عندك في مثلًا أكتر حاجة مشهورة جدًا موسيقى عالمية معروفة ل لكرتون Lion King، اللقطة لمّا موفاسا مات.
إمم. إمم.
اللقطة دي، الموسيقى اللي اتعملِت في الحتّة دي موسيقى مؤثرة جدًا. أ تحس إن أنت لمّا تِسمَع اللقطة دي، لمّا تِسمَع ال ال ال الفقرة في ال في ال في الموسيقى دي تحس بإن أنت عايز تعيط يعني، آآ، لأنه يعني خطير. لأ هو صراحة Hans مش طبيعي يعني.
أيوه، أيوه. أيوه، حصل فعلًا. هو آه، هو مؤثِّر فعلًا الحقيقة، وأنتِ ذو أنتِ ذوقِك كمان
وهو على فكرة مرتبط معايا من وقت ال الكرتون، يعني <laughs>
آه، وأنتِ ذوقِك كمان كويس جدًا الحقيقة.
آآ، أشكرك آه. ف فبس يعني فإختيار الأغاني عندنا في العيلة آآ، بنجتمع كلّنا على حاجات معيّنة، وفي حاجات معيّنة كُلّ واحد بَقى بيكون ليه ذوق، يعني آه.
أيوه، كل واحد وذوقه فعلًا. بس هو في الأغلب ب بتبقوا مجتمعين على الحاجة اللي بتتشاركوها مع بعض.

طبعًا، طبعًا ياه! طبعًا. بُص، زمان وأنا صغيرة ما كانش ليَّ الصراحة ذوق موسيقي محدد، يعني عادي كنت ممكن أسمع أي حاجة وخلاص. آآ، لكن آآ مع الوقت أولًا إحنا يعني يعني كلّنا أود أ ودننا موسيقية، يعني ب ب يعني أحب أسمع موسيقى آآ، وأحب باحب أب يعني ب ب بافهم ال ال الأغنية دي معناها إيه، أو الموسيقى دي معناها إيه، آآ، فكُنا لينا ليَّ ذوق بَقى اتغيَّر مع الوقت، وده طبعًا برضه بسبب العيلة.
إمم. أيوه فاهم. إمم.
آآ، يعني بقيت باحب أوي الكلاسيكيات القديمة، ال ال ال الأغاني القديمة يعني ال ل للفنانين القُدام. وبرضه في نَفْس الوقت باحب الموسيقى بَقى، يعني الموسيقى كموسيقى مش آآ، مش أغاني.
فالموسيقى ك ك ك كموسيقى كـال كOrchestra والّا كموسيقى مثلًا يعني في م في م في ملحنين كتير زَي، زَي محمد عبد الوهاب والسنباطي والقصبجي والناس دي؟
يعني إمم، ه بُص ه أ لأ، يعني بُص هو أنا كنت ممكن أسمع كذا سيمفونية مثلًا أحبها، بس ما كنتش أعرف مين اللي ب مين ال اللي عمل السيمفونية دي.
فاهم قصدِك. ده خلّي بالِك ده يعني يُعتَبَر آآ، آآ، subcategory ل لناس كتير أوي بِتِسمَع <chuckles> مزيكا خلّي بالِك يعني.
أيوه. <laughs> يعني طبعًا في سيمفونيات مشهورة أوي، بحيرة البجع معروفة، نقّار الخ النق اللي هو إسمها إيه؟ نقّار آآ، نقارة الخشب؟ م مش عارفة، مش ك
أيوه، أيوه. لأ بحيرة البجع وآآ، كسّارة البندق صح؟
كسارة البندق، أيوه نقّار الخشب. <laughs>
<laughs> دول لTchaikovskyصح؟ يعني أنتِ عارفة Tchaikovsky ده، الراجل ده بيعمل مزيكا فخمة، صح؟ يعني، أيوه.
كلّه دخل في بعض. أيوه بالضبط. خطير، خطير، خطير يعني بجد. يعني مثلًا دول أكتر أول سيمفونية سمعتها في حياتي كانت لبحيرة البجع، فأنا ما كنتش أعرف مين دول والّا إيه اللي بيحصل، بس
دي سيمفونية باليه تقريبًا، وكانت آآ
آه. أيوه، أيوه، ده فعلًا.
آآ، كانت م م متّاخدة من قصة تقريبًا صح؟
أيوه هي كانت قصة، هي الباليه كان كان كلّه قصة يعني بيعرضوا قصة على ال على السيمفونية، أ
لأ، أنا أقصد إن هو ال اللي كاتبها ال ال ال هي قصة ح يعني قصة مكتوبة كاتب مؤلفها اسمه كان Richard Hoffman ح تقريبًا.
هي قصة قصة روائية فعلًا، ده حقيقي. هي قصة فعلًا آآ، يعني رواية، هي رواية و واتعملِت بعد كده سيمفونية، وكمان لمّا بت كانت بتتعرض أو ما زالت حتى بتتعرض دلوقتي، بتتعرض عليها آآ، <clears throat> الفِرَق الباليه بس بيعرضوها آآ، بالقصة، يعني ب بي بي بيشرحوا فيها قصة.
إمم. أيوه بت بي بي بيرق بيرقصوا ب ب بتمثيل حركي صح؟
بالضبط، بالضبط كده. آآ، ف فدي كانت مثلًا زي ما باقول لك أول سيمفونية سمعتها، ومن ساعتها تقريبًا وأنا بقيت أميل للموسيقى بشكل عام. بس بقيت أميل أكتر آآ، وبقيت أركز زي ما قلت لك عشان أنا ودني موسيقية، فبقيت أركز في الموسيقات بتاعة الأفلام.
إمم.

فالأغاني كانت طالعة تحِسي إن فيها حماس وروح وه وفرحة وحُب مش طبيعية. وعبد الحليم الصراحة كان مُبدع بجد، عبد الحليم كان مُبدع في الأغاني بتاعته.
إمم. إمم.
آآ ف فدايمًا في
طّب وإيه إحسا كنتِ بتحسّي بإحساس وطني وأنتِ بتسمعي الأغ ال وأنتِ بتس وأنتِ بتغنّي معاهم الأغنية دي فعلًا والّا والّا بتبقي م مبسوطة إنِّك بت ي طّب كلِّميني بقى عن إحساسِك في الموضوع ده.
طبعًا. آه، لأ، يعني أنا كنت دايمًا آآ لمّا باسمع الأغنية، باحِس إنه آآ إن أنا نِفْسي أ يعني أعيش الوقت ده. آآ إن أنا كان نِفْسي أعيش وقت
إمم. فهتشيلي سلاح وتروحي تحاربي معاهم. <laughs>
آه، لأ، إن أنا أعيش وقت الحرب، يعني الناس كانت فرحانة، الناس كانت مبسوطة، آآ ال الوطنية كانت مليون، كانت
أيوه، أه، هو وقت الأزمات فعلًا الناس كُلّها بتَتكاتَف، ويعني دي بتبقى ميزة كويسة جدًا.
بالضبط، بالضبط. ف فكان يعني لأ، لأ، ال الأجواء كانت مختلفة خالص ولمّا باسمعها لغاية النهارده، ب باقول ياه، يعني الواحد كان نِفْسه يعيش الوح لحظة ال النَصْر. ولمّا كان حاسِس إن بلده كده يعني كانت في حتّة تانية يعني، مَحَط العالم كُلّه.
إمم. بس بس يعني من أغرب الحاجات بصراحة يعني موضوع غريب أوي إنِّك بتقولي لي إنه الlink المُشترَك ما بينكم ف كأغنية، هي أغنية حرب، يعني أغاني حرب وأغاني وطنية.
إمم. أغاني حرب. أغاني وطنية. إمم. آه. <chuckles>
آه، طَب ما في أغاني تانية غير الأغاني الوطنية بقى في
<chuckles> هي أغاني وطنية على فكرة بس جميلة. يعني في أغنية لعبد الحليم اسمها لفّي البلاد يا صَبيّة. دي جميلة جدًا وت وحلوة يعني وتسقَّف عليها ولذيذة أوي. فمش قصدي أغاني حرب إن إحنا بقى اللي هي أنت ماسكين اللي هو مش راجعين، راجعين وفي إيدنا سلاح، يعني مش مش كُلّها اللي هي آآ رايحين نحارب، لأ، هي أغاني وطنية لبعد الحرب، فأغاني فرح. يعني أغاني مُفرِحة جدًا، بس ليها علاقة بالحرب. طبعًا في أغاني تانية طبعًا يعني مش مش
إمم. إمم. طَب آآ جرّبتوا تألِّفوا مزيكا مثلًا وت وتل وتلعبوا مثلًا أغنية مع بعض في البيت وكده والّا؟
آه، بُص بُص بقى، يعني هي مش في بيتي، يعني هو خالي، خالي بيعزف عُود.
إمم. إمم.
و و وخالي التاني بيلَحَّن بس إيه، يعني تلحينات كوميدية يعني مش مش بيلَحَّن بيلَحَّن، يعني آآ هو بيألِّف لوحده كده عادي براحته، بس أحيانًا كتير لمّا كُنّا بنتجمَّع كعيلة مع بعض، آآ كُنّا بنغنّي بقى. يعني خالي بيعزف ومامتي صوتها حلو أصلًا زي ما قُلت لك، وكان في أغنية دايمًا بيغنّوها سوا.
أيوه، أيوه. إمم.